Thì chúng ta có nghĩa là trên cái cuộc sống này nè, thường thì khi mà chúng ta đi ra ngoài chúng ta sẽ gặp rất là nhiều lời góp ý, đúng hông? Có những người sẽ góp ý nhẹ nhàng và cũng có những người họ sẽ góp ý một cách thẳng thắn và mạnh bạo hơn. Vậy thì bản thân của bạn thì bạn thường sẽ thiên về cái kiểu góp ý nào hơn để mà, ờ, bản thân của chúng ta nhìn nhận nó một cách chân thật nhất nè?
Ừm. Ờ. Mình thì thường là mình sẽ có góp ý nhẹ nhàng hơn. Bởi vì khi mà mình góp ý một cách nhẹ nhàng, khéo léo, ờ, mình dùng những cái từ ngữ nó tế nhị thì mình sẽ không làm cho người khác tổn thương. Mà thay vào đó ừm, mà thay vào đó mình mình l mình lại nói những cái từ mà nó thật quá, nói những cái điều mà nó nó nó làm rõ lên cái sự sai của người ta quá thì làm cho người ta bị, à ừm, làm cho người ta bị cảm thấy bị tổn thương đấy bạn.
Ơ, ờ. Đúng rồi. Nó hổng tốt, đúng hông? Ừm. Đúng rồi, mình đồng ý nha, hông, thực sự là mình rất là đồng ý về cái vấn đề này. Bởi vì khi mà chúng ta chia sẻ nhẹ nhàng đó, thì nó không có ảnh hưởng nhiều về cái cảm xúc, đúng hông nè? Nhưng mà, ờ, cho mình hỏi một câu hỏi nó hơi cá nhân một xíu đi, thì khi mà bị góp ý á, bạn thường có một cái cảm xúc là ô kê, mình s sẽ sẵn sàng lắng nghe hay là bạn sẽ cảm thấy rằng là, ừm, mình hơi bực mình hay là mình hơi buồn hông?
Ừm, đúng rồi. Ừm. Ờ. Có một lần là, ừm, cô giáo đưa bài tập về nhà là rằng là tả một cái bài văn về một ngày lễ, nhưng mà lúc đó thì cô giáo cũng có những cái yêu cầu riêng, mà mình thì mình làm không theo cái yêu cầu của cô giáo đó, mà mình làm theo những gì mà mình mình biết, những gì mà mình có thể làm được. Vì vậy nên là nhiều ờ, có những cái câu, có những cái đoạn, những cái từ mà mình dùng nó nó chưa chính xác với một ngày lễ lắm hoặc là với ba-rem mà với với cái cái cái cái
Ồ. Ừm, mình hiểu nè. Ồ.
với cái đánh đó mà cô đưa ra, thì cô lại gọi mình lên cô nói, cô khiển trách. Cô nói rằng là "Những cái gì của" ừm, "Những cái gì của cô đưa ra đó là những cái đúng, còn những cái em làm là chưa chắc đã đúng mà lúc nào em cũng phải, ờ, là tự muốn làm theo những ý của bản thân của mình. Ờ, một sinh viên thì không thể nào mà làm giỏi hơn một giảng viên được". Ờ, cô dùng rất rất là nhiều từ mà mình cảm thấy rằng là mình dường như là cái sự sáng tạo, cái sự, à, ờ, cái sự mà tự lập của mình nó không có được á bạn. Mình cảm thấy r là không vui vẻ, trong khi thật ra là một sinh viên thì người ta cũng đã lớn, cũng đã có những cái suy nghĩ rồi. Ừm.
À, khiển trách luôn hả? Ừm. Đúng rồi. Đúng, đúng, đúng, mình đồng ý. Có nghĩa là, ờ, khi mà mình làm sai thì nó cũng không phải là tận cùng của thế giới, đúng không nè? Mà ở đây đặc biệt nó cũng không phải là đúng hay sai nữa, mà nó chỉ là phù hợp hay không phù hợp thôi, đúng không? Mà giảng viên lại vô tình đưa ra những cái lời góp ý mà nó mang thiên hướng chỉ trích và mang thiên hướng là phán xét nhiều hơn, thay vì là một cái lời nhận xét hay là một cái lời góp ý nhẹ nhàng. Và nó ảnh hưởng lên toàn bộ cái cảm xúc của bạn vào thời điểm đó, đúng không? Vậy thì, ờ, vào cái thời điểm đó thì bạn cảm thấy như thế nào, ờ, có thể cụ thể chi tiết hơn được hông? Tại vì mình nghe là chắc chắn là mình bản thân mình thôi là đã và chúng ta ở đây thôi là đã rất là bực rồi, nhưng mà bạn thì lúc đó là bạn cảm thấy như thế nào?
Đúng rồi, đúng rồi! Ừm. Ừm Ừm. Đúng rồi. Ơi. Ừm. Đúng. Mình như mình đã nói rằng là sinh viên thì đã có thể là sáng tạo được rồi. Mà cái sự sáng tạo của mình bị người ta ép, bị người ta nói rằng là cứ làm ở trong cái khuôn đó của cô thì buồn thì có, chắc cũng có buồn, nhưng mà nhiều hơn hết tức là không chấp nhận được. Mình sẽ có cảm giác là bị hơi hơi cô hân s s có suy nghĩ rằng là "Cô này hơi quá đáng rồi đó", <laughs> mình sẽ có suy nghĩ là "Cô này hơi quá đáng rồi đó". Rồi xong á thì, ừm, thì giới trẻ thời nay thì mỗi người một phong cách mà, mình cũng vậy, mình cũng muốn làm theo ý của mình, mà lúc đó cô như vậy thì mình cảm thấy c nó cũng hơi bị bực bực đó bạn. <laughs> Thực thực tế thì nó vẫn hơi bực đó.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Có nghĩa là mình đúng rồi, có nghĩa là trong lòng mình vẫn dậy lên một cái cảm xúc rằng là mình không có chịu đựng được, đúng không? Chứ cũng không phải là không ở đây thì chúng ta đều hiểu rằng là không có bất kỳ một cái người nào mà có thể, ờ, nhận một cái lời nhận xét mà nó mang tính chỉ trích, mà nó mang tính phán xét như vậy, và kêu rằng là "À, mình sẽ bình tĩnh và mình lắng nghe", đúng không? Thì mình cực kỳ hiểu bạn ở trong vấn đề này. Đó, cho nên là về sau thì bạn đúng rồi, thì về sau là bạn lại đi theo cái hướng là rất là thích góp ý nhẹ nhàng hơn, đúng không nè? À!
Ờ, hơi khó chịu. Ừm. Ừm, đúng rồi. Đúng rồi. Thật ca khó chịu! Đúng rồi, bởi vì những cái sự góp ý như vậy thì mình cảm thấy là con người nó trở nên, à, ờ, không ừm, thiếu suy nghĩ vậy, thiếu văn minh vậy, nên là mình hông có thích, mình lại thích một cái sự góp ý nhẹ nhàng.
Ừm, mình cảm thấy rất là hợp lý, có nghĩa là khi mà đã trải qua những cái chuyện như vậy rồi, cho nên chúng ta mới hiểu rằng là tại sao mà góp ý nhẹ nhàng nó lại phù hợp hơn, đúng không? Ờ, nhưng mà mình hỏi đi thì ở thời điểm hiện tại chúng ta đều đã có công việc và gia đình cũng như là bạn bè thì bạn nghĩ là bạn đối với những cái khía cạnh công việc nè, khía cạnh gia đình nè, khía cạnh bạn bè này thì mình có điều chỉnh những cái cách góp ý với nhau hay không? Hay là, ờ, ví dụ ở khía cạnh công việc thì mình cần phải thẳng thắn một xíu để cho cái công việc này nó được thúc đẩy nhanh hơn, còn trong gia đình thì mình sẽ góp ý nhẹ nhàng lại, còn bên bạn bè thì có thể là hơi tự nhiên, có thể là thẳng thắn vui vẻ, cũng có thể là nhẹ nhàng vào những lúc buồn thì bạn nghĩ là bạn có điều chỉnh những cái cách góp ý đó ở nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống hay không?
Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ờm, mình nghĩ rằng là đầu tiên thì đối với gia đình nhá, thì mình đối với gia đình của mình thì mình nên, a, mở lòng hơn, mình nên mở mở lòng để mình biết lắng nghe được rằng là, à, ở bên trong mà người đó người ta muốn cái gì, người ta có là được tôn trọng hay không. Mà với lại tùy theo người nữa, có những có những người mà mình không thể nào mà mình, à, có những sự góp ý nhẹ nhàng được, biết đâu người ta không nghe, nên là mình phải mở lòng mình ra hơn để mình tìm hiểu được bản tính của họ như thế nào. Ừm, có người thì có xu hướng là thích góp ý nhẹ nhàng hơn để làm người ta không để người ta làm làm người ta không bị tự ti á, thì mình sẽ có những góp ý nhẹ nhàng tránh tinh tế, mình cảm thông cho người ta hơn. Còn có những người mà ừm, ví dụ như đồng nghiệp của mình thì mình nghĩ rằng là kết hợp giữa góp ý nhẹ nhàng và góp ý thẳng thắn, góp ý thẳng thắn để làm rõ nên là người ta thiếu ngay chỗ nào, người ta sai ngay chỗ nào còn góp ý nhẹ nhàng tức là kêu, à, ví dụ như bạn đó sai ngay chỗ đó, em nói: "Ừm, nhưng mà mình nói vậy còn lại là bạn cứ làm theo ý của bạn xong rồi lúc đó chúng ta cùng nhau xem lại thử là cái đó như thế nào." Nhưng mà nhưng mà, kiểu, mình vẫn ép buộc người mà mình vẫn nói với người ta rằng là người ta hãy sửa lại cái bài đó đi á.
Ừm. Đúng rồi. Ừm, mình hiểu. Ừm. Mình hiểu. Ừm, mình hiểu nè. Có nghĩa rằng là khi mà ờ, mình sẽ điều chỉnh cái cách góp ý ph theo con người đúng không? Chứ cũng không phải là theo một cái khía cạnh nào đó trong công việc hay là trong gia đình hay là trong bạn bè, đúng không? Vậy thì, ờ, bạn đánh giá một cái người như thế nào để mà bạn góp ý nhẹ nhàng hay là một người như thế nào để mà bạn góp ý thẳng thắn hơn để mà giải quyết trực tiếp vấn đề?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ờ. Thường đánh giá thì mình sẽ đánh giá trên tính cách và trên tâm lý của người ta.
Ừm. Ừm, tính cách và tâm lý hả? Mình chưa hiểu khúc này lắm, bạn thể thích thêm được hông?
Ừm, bết Tại vì có những người h người ta có cái tâm lý rằng là, ờ, ví dụ như mình lúc nãy đi, là rằng là "tôi có sự sáng tạo vậy đó, mà cô lại chỉnh tôi thì tôi không thích". Thì những người như vậy thì ừm, thì mình sẽ góp ý một cách nó nó thẳng thắn hơn một tí để làm rộ lộ rõ lên cái sai, cái cái cái, a, điểm, a cái nhược điểm của người ta, và sau đó thì mình lại góp ý nhẹ nhàng. Chứ một người mà, kiểu, có tính cách ngông cuồng như vậy thì mình sẽ không bao giờ mình thẳng thắn với người ta hơn được, nên mình cần phải nhẹ nhàng hơn nữa. Ờ, đôi khi thì chúng ta cũng nên kết hợp giữa, ơ, sự góp ý nhẹ nhàng và thẳng thắn. Còn có những người thì họ, a, họ muốn sự tôn trọng, họ cuộc sống của họ nó nhẹ nhàng thì mình phải góp ý một cách, ơ, ờ, tế nhị thôi, mình nhẹ nhàng, mình từ từ mình đi vô để phù hợp với lại là tính cách và tâm lý của người đó.
Ừm! Không đúng. Ừm, mình hiểu. Ừm, hay nha, hợp lý, hợp lý. Ừm. Ừm, thì có nghĩa là bạn, ừm, nhìn nhận một cái con người nè, nhìn nhận một cái tâm lý nè, để mà chúng ta có thể đưa ra một cái lời góp ý nó phù hợp nhất với con người đó. Ờ, nhưng mà thì tất nhiên cái phần nào nó cũng sẽ có hai mặt, vì ví dụ như góp ý nhẹ nhàng đi, thì chúng ta đều thấy rằng là nó sẽ có mặt tốt và mặt xấu. Đôi khi nó sẽ ổn định về mặt cảm xúc nhưng mà nó lại không triệt tiêu được hết toàn bộ vấn đề, còn thẳng thắn thì nó lại triệt tiêu toàn bộ vấn đề nhưng mà nó lại không có ổn định về mặt cảm xúc. Thì bạn nghĩ như thế nào về cái vấn đề này?
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Ừm. <laughs> Ờ, ôi, câu hỏi hay ta! Ưm, nếu mà mình có một cái góp ý quá nhẹ thì người ta lại không nhận ra cái điểm yếu của mình thật sự, đúng hông? Ờ, thì người ta nghĩ rằng là họ sẽ biết đâu họ nghĩ rằng là, ờ, thành bà đó góp ý như thế nhưng mà mình nghĩ là rằng là "Mình không sai thì sao?" Vậy thì những l những lúc như vậy thì mình càng l mình phải làm rõ lên, mình phải làm rõ với người ta rằng là, ờm, sau khi mình đã góp ý nhẹ nhàng thì mình sẽ nói rằng là "Nhưng mà em cứ sửa lại đi, nếu mà được hay không được thì sau này rằng là chị sẽ chị sẽ giải quyết cho em, chị sẽ cùng nhau cùng ngồi với em làm lại". Hoặc là mình sẽ nói với người ta rằng là "Hãy sửa đi", ờ, câu cuối chốt của mình rằng là "Hãy sửa đi". Còn, à, nếu mà nói mà thẳng thắn hơn, mà thẳng thắn nhưng mà không có tinh tế lắm, thì người ta bị cảm người ta bị cảm thấy rằng là mình đang bị chê trách á, bị dẫn đến hiểu lầm á.
Đúng rồi. À, mình hiểu. Ừm. Ừm, hợp lý. Ừm. Ừm, mình hiểu, mình hiểu, có nghĩa là mình cũng c cần phải nói về cái mặt giao tiếp, đúng hông? Chứ cũng không phải là chúng ta cần phải giao tiếp một cách, gọi là, rõ ràng nhất nè, chứ cũng không phải là thẳng thắn, nhưng mà mình có thể dùng những cái từ ngữ mà nó gây sát thương lên người khác, cũng như là nhẹ nhàng nhưng mà lại là nhẹ nhàng quá khiến cho cái vấn đề nó không được triệt tiêu. Ờ, thì gần như là theo bạn nghĩ ở thời điểm hiện tại, ờ, có rất là nhiều người họ không có, gọi là, giao tiếp chuẩn mực đi, giao tiếp tốt đi, thì bạn có nghĩ rằng là đôi khi cái góp ý thẳng thắn nó sẽ dễ gây hiểu lầm hoặc là tạo nên cái xích mích? Hay là ví dụ mà người ta muốn góp ý nhẹ nhàng đi, mà người ta cũng không biết là giao tiếp như thế nào, thì nó lại là không hiệu quả để mà triệt tiêu một cái vấn đề? Đó, bạn có nghĩ nó nó dễ bị như vậy ở thời điểm hiện tại hay không? Tại vì cũng không có ai giao tiếp, ờ, mình nghĩ là đủ tốt để mà, ờm, nhưng như bạn hết cả. Ừm, bạn nghĩ như thế nào nhỉ?
Ờ, nó tuy là Ừm. Đúng rồi. Ưm, ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ờm, nếu mà để duy trì nên cái sự, à, cái sự, à, ổn định, cái sự hòa thuận đó thì mình nghĩ rằng là, ờm
Như thế nào? Ờ, nó có như ổn định về mặt cảm xúc, đúng hông?
Đúng rồi, nó sẽ ổn định.
Ừm. Về mặt cảm xúc nhưng mà, ờm, có nghĩa là mình mình hỏi ở đây á là ví dụ đi, có những cái người mà họ góp ý thẳng thắn, giống như sếp bạn góp ý thẳng thắn với bạn nhưng mà người ta sử dụng một cái cách nói chuyện rất là rõ ràng. Ví dụ "Ở đây mình nói thẳng với bạn là, ờ, chúng ta làm giải quyết tất cả cái này trước. Còn về cái vấn đề cảm xúc hay là vấn đề mà khách nói chuyện như thế nào với bạn đó thì một xíu mình sẽ giải quyết vấn đề đó cho bạn. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại bạn đang không làm tốt cái vấn đề này." Đó, thì có phải là một cái góp cách góp ý rất là thẳng thắn, đúng hông? Nhưng mà ở hiện tại thì con người chúng ta không có có nghĩa là ở thời điểm hiện tại tại Việt Nam không có nhiều người học được cái cách mà giao tiếp như thế này, thì bạn nghĩ là lỡ mà người ta góp ý thẳng thắn như vậy có dễ gây hiểu lầm và dễ gây xích mích hay không?
Ừm. Ờ. Ừm. Ờ. Ừm. Ờ. À. Ờ, gây hiểu lầm và gây xích mích thì tất nhiên là dễ bị rồi. Nhưng mà cũng tùy theo thôi bạn ơi, bởi vì cái văn hóa của người Việt Nam mình á, nhiều khi rằng là cái sự, à, khiển trách thì nó vừa mang tính, ừm, chọc một tí, mình mình vừa mình vừa chọc người ta nhưng mà mình đang là khiển trách người ta đó. Thì chúng ta thì mình nghĩ là con người thì nên học cái cách đó chứ hông phải là học cứ mỗi một cái một cái tính cách, gọi là, ờ, một cái sự, ờ, nói, một cái giao tiếp, gọi là, lúc nào cũng đi chê người ta.
Ờ! Ừm. Đúng, đúng, đúng, mình hợp mình mình cảm thấy rất là hợp lý về cái câu chuyện đó. Bởi vì khi mà chê á rất rất là dễ gây hiểu lầm, đúng hông nè? Ờ, và mình cũng không có không có ai thực sự là dở cả. Tại vì có thể là nó phù hợp hay nó không phù hợp vào thời điểm đó thôi, đúng hông? Nhưng mà vậy thì ừm, vậy thì khi mà bạn đi theo một cái hướng á, gọi là, nhẹ nhàng như vậy đi, ờm, nhưng mà bạn có một cái mẹo nào hay là có một cái cách nào? Tại vì thường nhẹ nhàng á mình sợ rằng là có đó là chúng ta rất là sợ rằng là nó nó bị không tôn trọng, đúng hông? Thì bạn có một cái mẹo nào để mà chuyển từ nhẹ nhàng sang một thẳng thắn một chút xíu thôi nhưng mà mình vẫn giữ được cái sự tôn trọng nhất định và giải quyết được vấn đề hay không?
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, mọi người thì cần. Ừm. Ừm. Ờ, mình nghĩ là đầu tiên thì cần phải mở lòng, cần phải lắng nghe người ta một tí, ờ.
Mở lòng. Ồ, mở lòng!
Mở lòng và nghe lắng nghe người ta một tí. Mình cũng phải biết đúng rồi, mình cũng phải biết là người ta đang làm cái gì và mình có hiểu cái cái cái cái công việc đó của người ta hay không. Rồi sau đó, thì mình mình duy trì cái sự hòa thuận đó, rồi mình cùng nhau đầu tiên là mình khích lệ người ta, s sẽ làm việc theo đúng theo như cái đó. Mà nếu mà người ta s người ta sai, mình thì mình cần phải dùng những cái từ ngữ, ờ, cứng hơn. Nếu mà người ta không chịu sửa đó, thì mình cần phải dùng những từ ngữ ngắn, cứng hơn, như là, ờm, "nếu mà bạn không sửa chỗ này thì bài của bạn sẽ là sai đó, bạn sẽ không làm được cái vấn đề này đâu", ờ, "bạn sẽ bị cấp trên khiển trách đó", ừm, thì vì thế mình cần phải sử dụng những cái từ, gọi là, ờ, cứng hơn một tí.
Lòng. Hiểu người ta đó, đúng hông? Ừm. Ừm, mình hiểu, mình hiểu. Ừm, hợp lý, hợp lý, ờ. Ừm. Có nghĩa là mình mình thay đổi dựa theo thời gian và dựa theo số lần mình góp ý. Thì khi mà một cái lần đầu góp ý đó, chúng ta sẽ góp ý nhẹ nhàng để coi là người đó có thực sự là biết về cái vấn đề nó đang diễn ra hay không, hay là họ đang có vấn đề gì về mặt cảm xúc hay không, thì chúng ta sẽ mở lòng và chúng ta nghe một chút xíu, đúng hông nè? Nhưng mà sau đó, lỡ mà trong trường hợp họ không có khả năng họ biết á, thì mình buộc phải là rắn rỏi hơn một chút xíu, đúng hông? Mình đưa cho họ những cái lời nó hơi thẳng thắn là một chút xíu để mà mình giải quyết được vấn đề. Và mình cũng cho họ biết rằng là lần đầu tiên mình đã nhẹ nhàng như vậy rồi thì bây giờ là mình sẽ cứng rắn. Ờ, bạn thấy nó nó đúng.
Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Ừm, ừm. Ờ. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi.
Ừm, hông, thực sự ngày hôm nay mà ngồi cùng với bạn để mà chúng ta chia sẻ về những cái vấn đề, ờ, nó rất là hay thế này, rồi nó cải thiện được một cái cách, một cái kiểu giao tiếp ở trong đời sống hàng ngày về chuyện góp ý, ờ, nó rất là hay. Và rất là cảm ơn bạn đã đồng hành cùng với mình trong ngày hôm nay để mà chúng ta nói về những cái điều hay như thế này.
<laughs> Ừm. Ừm. Ừm, mình cũng thật sự cảm ơn bạn đã lắng nghe mình chia sẻ nha.
Ừm, tạm biệt bạn nha. Hẹn gặp lại vào một ngày mới.
Ừm, tạm biệt bạn. OK, bye bye bạn.